Um, siguro para maging matan ano motivated kami 'yung grades, kailangan makikita namin na okey pa rin 'yung grades namin at, ah, hindi siya napapabayaan kasi minsan 'pag nasosobrahan ka na sa kulit, alam mo 'yun, minsan nadadala 'yung ano, 'yung grades eh, kasi na a ano.
Mm. Grades, okey tama. Mm. Kaya dun na nga pumapasok 'yung ano 'no, 'yung talagang pagpili sa tamang kaibigan sa loob ng paaralan. Kasi 'pag puro kalokohan 'yung na na nasamahan mo, mahahawa ka. So dahil tama 'yung sinamahan mo, kahit gano'n 'yung mangyari may kulit man, balanse, nagagawa pa rin 'yung mga dapat gawin at do'n ju good job ka talaga, yes. Mm, totoo 'yun.
Oo. Kasi minsan Korek. Mm. Tama. Tama ay okey. <laughs> Thank you naman diyan, pero totoo 'yun, 'yun 'yung inspirasyon talaga namin 'pag nakikitaan namin ng, "Uy tumaas 'yung grades mo sa subject na 'to, ah." 'yan ma-inspired kami. So, halimbawa ako naman nakikita ko sila, "Ay mataas 'yung grades nila sa ano, kailangan maka-catch up ako." So 'yun, malaking impluwensiya 'yun sa'kin at inspirasyon.
Mm. Yes. Oh, 'di ba? Mm, 'di ba parang maaano ka na, "ay teka, dapat gano'n din ako," 'di ba, kasi kayo magkakaibigan eh, so dapat kayo 'yung parang mag-ano sa isa't isa talaga na dapat pare-parehas or kahit hindi pare-parehas, basta magkakalapit. Pero eto naman, pano naman nakakatulong 'yung pagiging masaya niyo sa ayan kayong mga magkakaibigan sa pag-iintindi sa mga aralin?
Yes. Hmm. Hmm. Ay naku, na ano 'yan, ah, alam mo kasi 'yung pagiging komedyante or pagiging masayahin ng mga kaklase mo, nakakaano 'yan nakakagaan ng pakiramdam. So kapag magaan 'yung pakiramdam mo sa klase, mas mabilis 'yung pick up mo ng mga tinuturo sa'yo. Hindi katulad ng mga kaklase mong alam mo ang pagpasok pa lang sa kwarto nakasimangot na ang bigat-bigat na ng pakiramdam nila, mhm, ping minsan nakakadala 'yung simangot parang hindi ka nakakapag-focus, or kaya naman 'yung mga kaklase mong masyadong magagalitin, 'yung palaaway ganiyan. Naku, wala kang maano talaga diyan, wala kang mapupulot diyan. Pero 'pag 'yung mga kasama mo parang kahit sabihin mong kulitan-kulitan, ah, nakikita mo sa kanila 'yung pick up nila ng mga aralin, tas do'n mai-inspire ako na pa'no sila mabilis mag-pick up ng mga ideas ganiyan. Tapos ayun na a nakakaano lang.
Oo. Yes, naman. Mm. Oo. Hmm, oo. Mm. Yes, tsaka nakaka motivate talaga 'yun pagka gano'n 'yung mga kaibigan mo, na kahit minsan kasi may mga pagkakataon 'di ba, matatalino 'yung kaibigan mo tapos ah, ikaw medyo may pagkakataon din na minsan hindi ka naman lagi masipag 'di ba, parang gano'n. Pero dahil gano'n nga sila, mapu push ka pa din, hindi ka naiiwan sa ibaba. 'Di ba, talagang paano pa din paakyat pa rin, kasi iaano ka nila na, "ay, kailangan mong gawin 'to," ganiyan. So okey pa din 'yun.
Mhm. Yes. Oo, totoo 'yan. Mm. Oo nga.